पिछले अ, कुछ दिनों से मैं एक गंभीर जो है समस्या, उसका सामना कर रहा हूँ। और इसकी समस्या ऐसी है कि जब मैं कोई खाना खाता हूँ, या कुछ भी मैं फ़ास्ट फ़ूड खा रहा हूँ या काफ़ी ज़्यादा जो खाना होता है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, तो उसको मैं बहुत ही ज़्यादा खा लेता हूँ। मतलब जितना मुझे खाना होता है, उस ज़रूरत से ज़्यादा मैं खा लेता हूँ। और कभी-कभी जैसे मैं, कभी बाहर गया घूमने के लिए और वहाँ पे मैंने कुछ फ़ास्ट फ़ूड देखा, जैसे पिज़्ज़ा देखा, बर्गर देखा, ये खाने के लिए बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं वहाँ पे, तो अ, उनको मेरा ऐसा होता है कि, जब मैं खाता हूँ तो रोक नहीं पाता हूँ, मतलब जैसे 2-3 2-3 मैंने खा लिए और फिर अ, उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे क्या होता है कि अ, थोड़ा-थोड़ा जैसे होता है ना पेट में भारीपन-सा हो जाता है। और अ, थोड़ा-सा लेज़ीनेस भी आ जाती है, काम करने का भी मन नहीं करता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन-सा हो जाता है। अ, मतलब पेट में भी हल्का-हल्का दर्द होने लग जाता है, तो ऐसी ऐसी स्थिति हो जाती है कि मैंने खा तो लिया है, लेकिन एक तरीक़े से वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर उसके बाद अ, मतलब जैसे मुझे फिर लेटना ही पड़ता है। और मतलब मैं काम नहीं कर पाता फिर उसके बाद, ऐसी समस्या हो जाती है। तो अ, मैं बिल्कुल इसका कुछ समाधान मैं आपसे चाहूँगा, जी।
हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी, देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ और आप यकीन मानिए कई लोगों के साथ ना ये दिक्कत आती है कि भई, खाने को देखकर और ख़ास तौर पे वो लोग जो खाने के बहुत शौक़ीन होते हैं ना, तो अगर अच्छे स्वाद का या उनके स्वाद का अगर खाना होता है, तो ये अक्सर हो जाता है पर हाँ, इससे निकलने के कुछ तरीके भी हम लोग मिलकर ढूँढेंगे, पर थोड़ी सी जानकारी मुझे इस बारे में और चाहिए थी जैसे, आपने कहा कि जब भी आप इस तरह का अपना मनपसंदीदा, खाना देखते हैं या कुछ ऐसे फ़ास्ट फ़ूड देखते हैं, तो आपसे रुका नहीं जाता और शायद वो भूख कब लालच में बदल जाती है शायद पता भी नहीं चलता। तो आप मुझे क्या ये बताएँगे, थोड़ा-सा याद करके कि, हाल-फिलहाल में ऐसा कब हुआ था जब आपने इस तरीके से खाया? मतलब आपको अपनी पसंद का खाना मिला और बस आप टूट पड़े, आप बताएँगे?
हाँ जी। हाँ जी। जी। जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। जी। जी। मैंने कल अ, स दोपहर के टाइम मैंने खाया था। और मैं अपने दोस्त के साथ बाहर गया हुआ था। और लंच का टाइम था उस टाइम पे मैंने कोई फ़ास्ट फ़ूड भी नहीं खाया, लेकिन अ, जो बाहर जैसे हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं। तो वहाँ पे अ, हमने जो मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने जो अ, पनीर की सब्ज़ी है होती है मतलब जैसे शाही पनीर होता है और ये सब चीज़ें होती हैं। वो उन्होंने बुक किया था लंच ही किया था हमने। लेकिन काफ़ी टेस्टी था वहाँ का, तो मैंने भी खा लिया, उन्होंने भी खा लिया, मतलब उनको तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो मुझे ही काफ़ी समस्या मैंने क्योंकि मैंने काफ़ी खा लिया था और मैं अ, उस समय पे जब मुझे अच्छा लगता है, तो मैं खाते ही चला जाता हूँ। और काफ़ी अच्छा था तो कल अ, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया उसको। और फिर उसके बाद शाम मतलब 3-4 बजे के आसपास, मुझे वो समस्या होने लग गई कि एकदम से पेट भारी हो गया। तो उसके बाद फिर वही, जो मैंने आपको बताया जैसे, फिर वैसा ही होने लग गया। जी।
हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ, तो फिर उसके बाद ये चीज़ें कब काबू में आईं? जैसे आपने बताया कि आपने खाया तो पेट भारी हो गया, उसके बाद फिर आपने शायद कुछ देर खाने को थोड़ा-सा रोका होगा या ऐसा कुछ किया होगा तो ये कितनी देर तक चली और आखिर में कब आप बेहतर महसूस करने लगे थोड़ा-सा बताएँगे?
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। मुझे अ अ अ, तकरीबन मुझे 7 बज गए थे, कल शाम को जैसे मैंने दोपहर को लंच किया था हमने 2 बजे के आसपास। और शाम को और मुझे समस्या होनी शुरू हुई थी तकरीबन 3 बजे मतलब आधा 1 घंटे के बाद, जैसे मैंने खाना खाया। उसके बाद फिर शाम को 7 बजे के आसपास मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स मिला और थोड़ा-सा मुझे अ, सुधार उसमें महसूस हुआ 7 या 8 बजे के आसपास। तो फिर अ, उसके बाद मुझे थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे उसमें लगा कि हाँ, अब सुधार है, और जो अ, मुझे अ, जो लेज़ीनेस आ रही थी, काम करने का मन नहीं कर रहा था, तकरीबन 7-8 बजे, 8 या 9 बजे के आस-पास मैंने थोड़ा-बहुत काम किया। जी।
हम्म। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, मैं समझ सकती हूँ इसका मतलब तब तक आपका खाना शायद थोड़ा-सा पचने लगा होगा और आपको थोड़ा बेहतर महसूस हुआ होगा। अ, तो क्या आप मुझे ये भी बताएँगे कि जब भी आपने जैसे बताया कि ये तो आपने ब बात बताई जब आपने अपने दोस्त के साथ और इस तरह से खाया तो, अ, अक्सर क्या आपने ये चीज़ कभी देखी है या गौर किया है कि अक्सर ये वाली सीमा कब पार हो जाती है? अ, जब आप ज़्यादा तनाव में होते हैं या खुशी में होते हैं या कोई और कारण होता है जब आप, खाने पर नियंत्रण नहीं कर पाते? क्या आप सोच कर बताएँगे कब आता है ऐसा अक्सर समय?
हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। मुझे अ, मैंने जैसे अभी मैं कल की बात बताऊँ आपको तो वैसे तो अच्छा खाना जहाँ मुझे मिलता है तो मुझे उसको देखकर काफ़ी खुशी होती है। तो उस उसी खुशी-खुशी में मैं खा लेता हूँ। अ, उ और फिर मैं खा लेता हूँ तो अ, और मतलब उसके बाद फिर वोही समस्या हो जाती है लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे काफ़ी मैं परेशानी का सामना कर रहा था कल ऐसा भी नहीं था। मतलब हम दोनों दोस्त खुश ही थे और बस हमने, जैसे होता है कि बाहर घूमते-घूमते हमें काफ़ी हमें लेट हो जाना था अगर हम घर आते तो काफ़ी लेट हो जाते थे इसलिए हमने बाहर खाना खाने के लिए हम रेस्टोरेंट में गए थे। तो अ, वहाँ पे मैं खुशी-खुशी में मैंने खाया और अ, जैसे होता है ना कि अच्छा खाना जब आपको आपके सामने होता है, और वो दिखने में भी बहुत अच्छा होता है खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, तो अ, उनको अ, उस खाने को मतलब खाते रहते हैं खाते रहते हैं तो उस समय तो पता नहीं चलता कि कितना हम खा रहे हैं, कितना खा गए हैं, वो बाद में पता चलता है, तो ऐसी स्थिति मेरे साथ हुई थी कल।
हुँ। हुँ, हुँ। उहुँ। जी। हुँ। जी बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ कि दोस्तों के साथ अक्सर, ऐसा हो जाता है कि खाने पर नियंत्रण नहीं रहता। अ, तो क्या आप मुझे अ, ये भी बताएँगे कि, ये जो समस्या जो आज आप मुझसे साझा कर रहे हैं, ये कब से आपने इस पर गौर किया कि ये होने लगा है, ऐसा आपके साथ कि खाने पर नियंत्रण नहीं रह पाता? और भूख से ज़्यादा आप खा लेते हैं? क्या आप थोड़ा याद करके बताएँगे, कब से ये समस्या शुरू हुई है आपके साथ?
हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अ, वैसे तो मैं खाता तो पहले भी था। लेकिन मुझे खाने के बाद कोई समस्या नहीं होती थी। वो मतलब जैसे अ, मैंने खाया और थोड़ा बहुत खाया अ, और उसके बाद मतलब ऐसे जैसे अभी भारीपन होता है या लेज़ीपन लेज़ीनेस आ जाती है या फिर अ, सुस्ती आ जाती है बहुत ज़्यादा, काम करने का मन नहीं करता। ये पहले नहीं होता था। ये अभी मुझे मैंने अनुभव किया है इसको तकरीबन 1 महीने के आस-पास का समय इसको हो गया है। 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन हाँ मैं अ, मतलब मैं अगर देखूँ तो 1 महीना तो हो ही गया है।
हुँ। अच्छा। हुँ।
जी।
हुँ। जी मैं समझ पा रही हूँ। तो जैसे आम इतना भी मुझे समझ में आ रहा है कि आप इससे बाहर भी आना चाहते हैं। शायद इसीलिए आज आप ये बात मुझसे साझा भी कर रहे हैं। तो क्या आपने अ, इससे बाहर आने के लिए समस्या से निकलने के लिए क्या कभी कोई और तरीक़े भी सोचे? और अगर हाँ, तो क्या उनमें आपको सफलता मिली या असफलता? क्या आप ये भी साझा करेंगे?
हाँ जी। हाँ जी। ज़रूर। हाँ जी, मैंने तरीक़े जैसे मैंने तक़रीबन अ, पिछले अ, हफ़्ते मैंने एक अ, जैसे अपने घर पे ही पूछा था। अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मा को पूछा था मैंने। कि ऐसे-ऐसे मुझे समस्या हो रही है कि मैं जब भी कोई खाना खाता हूँ तो मैं एक तो मैं ज़्यादा तो खा ही लेता हूँ। वो तो उनको पहले पता ही है कि मैं ज़्यादा खा लेता हूँ। लेकिन अ, उसकी वज़ह से समस्या हो रही है वो उनको नहीं पता था। तो अ, मैंने जब उनको बताया कि ऐसी-ऐसी मुझे समस्या हो रही है, तो उन्होंने कुछ अ, जो घर की जैसे अ, कुछ औषधियाँ होती हैं जैसे कुछ अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, खाने को पचाने में सहायक होती है। जब आप खाना खा लेते हो अगर आपके पेट में गैस बन रही है या वो हजम नहीं हो रहा है खाना तो उस वो कुछ उन्होंने अ, औषधियाँ बताई थी। मैंने ली भी थी। अ, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ है। अ, तक़रीबन मैंने 2-3 दिन पहले ए उनकी सलाह जो मेरी मम्मा ने मुझे बताया था तो मैंने अ, उनको उनको लिया भी था। लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई ज़्यादा उसमें असर महसूस नहीं हुआ है अभी भी।
हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। देखिए मैं समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी और ये भी अच्छा है कि आपने घर पर भी ये बात साझा की, इसका मतलब आप वाक़ई दिल से इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। तो चलिए कुछ अगर इनके तरीकों के बारे में सोचा जाए तो, सबसे पहले तो ना ये ज़रूरी है कि ठीक है मैं समझ सकती हूँ कि अच्छा भोजन देख के अक्सर चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, पर हमेशा ना अपने एक शरीर के पैटर्न को या शरीर के सिग्नल को ज़रूर समझें। हमारा शरीर ना अक्सर हमें इस चीज़ के सिग्नल देता है कि बस! अब आज के दिन का हो गया या ये खाना इतना काफ़ी है। तो वो चीज़ ज़रूर पहचानें क्योंकि उससे आपको रुकने में मदद मिलेगी और देखिए जैसे आपने बताया कि दोस्तों के साथ आप अक्सर ज़्यादा खा लेते हैं जब अच्छी जगहों में आप जाते हैं तो। तो इसके लिए एक मेरा सुझाव है कि बेहतर हो कि अगर आप दोस्तों के साथ ज़रूर जाएँ लेकिन अगर घर से कुछ आप खाकर निकलेंगे ना तो आप एकदम से बाहर के खाने में नहीं टूटेंगे और अगर आपका पेट कुछ घर से भरा होगा तो बाहर नियंत्रण करना भी आसान होगा। ये भी आप एक तरीका आज़मा सकते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि लोग भूख और प्यास में भी अ, ये लोग से मेरा मतलब सिर्फ़ आप ही नहीं है, अक्सर काफ़ी लोग भूख और प्यास में भी फ़र्क नहीं पहचानते तो इसलिए पानी की जो मात्रा है ना वो अपने शरीर में पूरी बरकरार रखें। समय-समय पर पानी पिएँ वो ज़रूरी भी है। और उससे क्या होगा कि कई बार आपको लग रही होती है प्यास पर अच्छा खाना देख कर हम वो भूल ही जाते हैं, तो ये वाली गलती नहीं होगी। तो इसके अलावा देखिए नियमित भोजन तो ज़रूरी है ही ताकि बाहर जाकर जो हम कई बार जंक फ़ूड में नियत गवा बैठते हैं, ठीक है, जंक फ़ूड भी कभी-कभार के लिए ज़रूरी है लेकिन घर से खाना खाया हुआ होगा तो शायद बाहर एकदम से आपका इरादा नहीं बनेगा। और आप मानेंगे नहीं पर पर्याप्त नींद का भी इसमें बड़ा असर होता है। अगर आपने अच्छी नींद ली है ना, तो एक तो आपका भोजन अच्छे से पचा है, आप अच्छी ऊर्जा महसूस करें और आप उसके बाद अच्छे ही निर्णय लेंगे ये भी मेरा मानना है। और देखिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी खाएँ ना, ये सोच समझकर खाएँ कि ये हमारे शरीर में कितना फ़ायदा देगा और कितना नुकसान। और मुझे लगता है कि ये छोटे-छोटे कदम अगर आप अपनी चीज़ें अपने दिमाग में रखें ना, आप बिल्कुल ऐसी गलती करेंगे ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। जी।
हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जी। जी। हाँ जी। जी। जी। हाँ जी। जी। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। जी। जी। हाँ जी। जी। जी। जी। हाँ जी। जी, बिल्क जी। बिल्कुल अ, आपने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए और काफ़ी अच्छा भी लगा मुझे, काफ़ी मुझे अ, सकारात्मक मुझे अनुभव भी हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि मैं कल से ही जो आपने सुझाव मुझे बताए हैं उनको मैं शुरू करूँगा और बिल्कुल खाने-पीने का ध्यान रखूँगा। और जैसे आपने बताया है मैं उसके सा उसकी जैसे आपने बताया उन्ही सुझावों को मैं कल से शुरू करूँगा। इस अ, बहुत-बहुत अ, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मुझे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी।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
जी।